То есть, э, отработать дома и искать какие-то развлечения, которые тебе бы тебя бы наполняли и дарили бы тебе состояние счастья после работы уже.
И внедрить это в такую же обязаловку, чтобы никаких отмен. Сегодня с 5 до 8 я в театральной студии 3 раза в неделю. Всё. Вот как-то так, видимо.
<laughs> Слушай, ну, это замечательный совет, замечательный совет. Действительно, считается, что в жизни желательно всё-таки всё планировать, не только работу, потому что многие думают, что планировать нужно только там по пое поездки, путешествия, работу, в график выполнения там чего-то.
Я так не люблю что-то запланированное, кстати. Для меня вот ещё очень важна гибкость. Для меня вот это вот через 3 недели в 18:00 в пятницу парикмахер, а через а, а 23 ноября нужно купить билеты на самолёт на 8 июля следующего года. Это вообще не про меня. Это для меня кошмарно звучит. Это не то, что не баланс, а какое-то его отсутствие и вообще минус жизнь.
Правда? <laughs> Да. Да. Ну, это действительно некоторое такое давление психологическое, может быть, но, к сожалению, наверное, от этого невозможно избавиться. Если нужно идти к врачу в определённый день, в определённый час, то сложно как-то, м, не пойти.
Да, но лучше запланировать это на послезавтра по возможности.
То есть ты имеешь в виду, что до должно быть какое-то время перед событием и перед тем, как ты планируешь?
Я имею в виду, что как раз разрыв времени. Я не могу запла я даже не знаю, буду ли я здесь жить через месяц, вот где я щас. Как я могу что-то планировать за полгода вперёд?
А, то есть ты имеешь в виду, наоборот, быстрее, чтобы это произошло, чтобы не растягивать сильно? Ага, понятно.
Да, да, да, да. Для меня это очень важно вот в осознании баланса, не быть н э, привязанной к временным таким жёстким рамкам. Конечно, да, иногда это приём к врачу или какие-то документальные дела с документами, н но всё-таки лучше всё быстренько решить и дальше быть свободным.
Мгм. Да. Я поняла тебя. Слушай, ну, спасибо большое, что ты поделилась своим опытом и рассказала о том, как ты балансируешь между работой и личной жизнью. Твои советы, я думаю, будут, э, актуальны для многих людей. Спасибо тебе большое.
Э, я надеюсь, что и не будут актуальны. <laughs> Я хочу, чтобы каждый нашёл свой баланс.
<laughs> Ну что, кто-то же есть интроверты, я. Конечно, у каждого свой, твой тоже работает отлично, поэтому спасибо тебе.

Это свойство людей такое. Это вообще, я считаю, что это даже и в чём-то нормально. Работа никуда не убежит. Я же и так на нее хожу, да. Мне так кажется, что люди начинают так думать, а потом опять же это же баланс. Не может человек все 8 часов, находясь с 9 до 6 в офисе 5 дней в неделю действительно прям работать. Мы же говорим о балансе.
Да, полностью быть сконцентрирован только на работе, да. Хорошо, но это понятно. Э, насчёт офиса понятно, в принципе, что ты имеешь в виду. А, давай вернёмся тогда опять к, э, работ к работе из дома на удалёнке. Да, то есть, э, таким образом, работая из дома, ты исключила вот эту вот, э, скажем так, возможность или необходимость. Да, то есть теперь она у тебя стала абсолютно отдельной от работы, правильно я поняла?
Конечно конечно. Да, да, да. Офисную личную жизнь. Вообще совсем отдельная она, да, абсолютно, она никак не связана, потому что работа у меня вся в компьютере, личная жизнь, а, где-то вокруг ходит, её ещё поискать надо периодами, <chuckles> чем-то заняться, себя, занять, и своих друзей, и своих близких, и так далее.
Мгм. <laughs> Ну, хорошо, но раз мы говорим с тобой о балансе между работой и личной жизнью, мне бы хотелось понять, то есть, э, как вообще разделяется у тебя может быть в процентном соотношении, а на сколько времени ты уделяешь на работу и есть ли у тебя в принципе желание также много времени отдавать личной жизни, или может быть у тебя нет сейчас такого желания? Или ты хочешь наоборот больше, чтобы перешло в личную жизнь, чем в работе? Какой у тебя сейчас вообще баланс?
Мне кажется, у меня щас идеальный баланс. Я не могу с разбегу сказать, сколько в процентном соотношении занимает всё времени. Да, я нь я не могу, ничего не доминирует. В том то и дело баланс- это когда ничего не доминирует, а по времени засечь, по часам я даже не могу, потому что, потому что ничего не доминирует. Меня это никогда не беспокоило. Я попробую провести статистические, так сказать, исследования, но
Ну хотя бы примерно, что доминирует? <laughs> Ну, тут мы даже не про статистику говорим, просто про твоё личное ощущение. Например, работа, как я поняла- это у тебя ежедневная, каждый день с понедельника по пятницу, как минимум ты работаешь. А вот личная жизнь?
Да, да, да. О нет, даже и по выходным тоже я могу поработать, А по будням могу, наоборот, не поработать, когда у меня есть какие-то интересные дела. Неважно, я не привязана к дням недели или ко времени, э, я могу пойти и что-то поделать то, что мне интересно.
И даже по выходным, тем более.